मैं ना कई दिनों से ये कोशिश कर रही हूँ कि, कैसे मैं अपनी जो आदतें हैं उनको हमेशा के लिए अपनाऊँ? होता क्या है कि अ, कई आदतें ऐसी होती हैं मैं कुश कुश कोशिश करती हूँ, मतलब लोगों को जब देखती हूँ कि अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं या ये आदत किसी की कितनी अच्छी है। पर होता क्या है कि घर आते-आते उस मतलब वही होता है कि थोड़ा-सा खुमार या जोश जो वहाँ चढ़ा होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। और फिर बाद में मुझे एहसास भी होता है कि ये मैं कर सकती थी और बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि मुझे मेहनत करनी पड़ती, बस थोड़ा-सा ये है कि एक मेरे दिमाग में वो चीज़ रहे, मैं थोड़ा-सा अपनी जीवन शैली उस हिसाब से करूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छी आदतें तो अपने जीवन में डाल ही लेनी चाहिए। और जबकि मैं ये भी मानती हूँ कि भई हमें जीवन में ऐसा है नहीं कि हम हमेशा सारी चीज़ों में निपुण हो। हमें अच्छी अच्छे शौक, अच्छी आदतें या अच्छी जो भी सीख है, वो तो हमारे जीवन भर सीखने को ही मिलती है। तो पर होता ये जैसे अब मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, चाहे वो घर का या ऑफ़िस की दोनों जगह पर जैसे घर की अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं 1 दिन अपनी सहेली के यहाँ गई और मैंने देखा कि उसने इतने अच्छे से वो जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना कि भाई अ, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग करने का वो फिर जो उसका रसोई का कचरा था उससे वो कंपोस्टिंग करती थी और मुझे ना इतना अच्छा लगा। मुझे लगा देखो इतनी प्यारी इसने आदत बनाई है, जो कि हमारे, वातावरण के लिए भी हमारे उसके लिए अच्छी है। तो <smacks lips> अब यही है घर पर मैंने 1 दिन किया, फिर छूट किया उसके बाद से फिर लगा छोड़ो सारा कचरा मिला-जुला फेंक दो। ये मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दे रही हूँ, पर अक्सर ऐसा होता है मैं लोगों की किसी आदत को दिल से तारीफ़ करती हूँ, पर अपनी जहाँ तक अपनाने की बात आती है ना, वहाँ मैं चूक जाती हूँ। कैसे करूँ कि भई मैं वाक़ई अपने आप में छोटे-छोटे सुधार लाना चाहती हूँ। सुधार भी क्या, अपने को और बेहतर बनाना चाहती हूँ, पर कैसे बनाऊँ? क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी?
हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अ, देखिए, वातावरण के लिए आप सोच रही हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अ, आपने ये बत ये तो बता दिए कि आप क्या करना चाहती हैं, तो आपने क्या उसके लिए कुछ सोच रखा है कि हाँ, आप किस क्षेत्र से, कब से नई आदत बनाना चाहती हैं?
अ, देखिए अम, अगर मैं अपने कार्यस्थल से संबंधित सोचूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे सहकर्मी जो हैं, वो बीच-बीच में कई बार कई ऑनलाइन कोर्स करके अपने आप को ना बिल्कुल अम, जिसे कहते हैं, अपडेट रखते हैं कि भई, कोई भी नई चीज़ हो, नया कौशल हो, तो वो सीखकर उसमें महारत हासिल करते हैं और इस अ, सिलसिले में मेरा क्या होता है कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि हाँ करुँगी, हाँ करुँगी। उन्हें जब देखती कि भई, सराहा जाता है मीटिंग में कि, "चलिए, इन्होंने ये कोर्स पूरा किया।" अपने आप से वो करके। पर मेरे साथ क्या होता है कि जब मुझे कोई ज़िम्मेदारी दे ना, तभी मैं उस काम पर पूरा शत-प्रतिशत लगती हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे खुद से एक ज़िम्मेदारी उठाना और अपनी एक अपने आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कार्यस्थल से जुड़ी हुई तो मुझे, अगर मैं हाल-फिलहाल की बात करूँ, तो मुझे ये चीज़ लगती है, और हाँ, घर में मैं जो है, अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है क्योंकि मैं अभी वही अपनी जो दोस्त से मिली थी और मुझे उसकी आदत ये बहुत अच्छी लगी थी, जैसे मैंने बताया। पर मैं इसे कर नहीं पाई, तो उसके बाद से मेरे दिमाग में थोड़ी खलबली थी कि, बहुत बड़ी आदतें नहीं हैं, जिनके लिए मैं सोच रही हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों, इन पर टिक पाना संभव ही नहीं होता या कई बार वो प्रेरणा ही नहीं मिलती और वो प्रेरणा जो होती है ना, वो बस कुछ सेकंड या कुछ शायद घंटे तक, अगर ऑफ़िस की बात करूँ, तो ऑफ़िस से घर आई, तो प्रेरणा शून्य। उसी तरह से यहाँ पर भी दोस्त के यहाँ से घर आई, तो 1 दिन किया, फिर वही लगा कि कौन इतने झंझट पाले। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फिर मुझे मायूस भी करती हैं कि क्या मैं छोटा-सा भी बदलाव नहीं ला सकती अपने आप में?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
जी। जी। अ, अब अगर मैं यही कंपोस्टिंग का ही उदाहरण दूँ। तो मैंने इसको, जैसे उन्होंने मुझे यही समझाया था कि भई, जो भी सब्जी और फल के छिलके होते हैं, उन्हें आप धीरे-धीरे इकट्ठा करो और बीच-बीच में, उनको मिलाते रहो और अ, मिट्टी के बर्तन में मैंने ये शुरू किया। और सही बताऊँ तो पूरे जोर-शोर से मैंने एक मटका भी लिया। उसमें छेद-वेद कराए, जैसे उन्होंने मुझे बताया था और उसमें मैंने, अपना रसोई का कचरा डालना शुरू किया। और वही हुआ कि, 8-10 दिन में अब, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि भई इसका जो आपको नतीजा है, पहली बार में, 3 महीने मान के चलो, कि ये पहला जो चक्र होगा, वो 3 महीने में पूरा होगा। पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दिखाया भी कि देखो कंपोस्ट बनके इतना सुंदर लगता है और, ये सब करके, पर तुम्हें 3 महीने का, वो सब्र रखना पड़ेगा। पर वही सब्र तो है ही नहीं। तो 15-20 दिन में ही मुझे लगा क्या ये तो बेकार का काम है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सब्जियों में। वो देखने में भी बड़ी बुरी लग रही थीं। मैंने छोड़ दिया और फिर वो पूरा घड़ा समेत, मैंने फेंक दिया, जबकि मुझे खराब भी लगा। तो इस तरह से मैं, मतलब अगर कहूँ तो, अगर आप दिनों की बात करें, तो मुझे लगता है कि शायद मैं, 10-12 दिन के बाद फिर वो जो प्रेरणा है, या वो रूचि है, वो कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है और, फिर वो, जो भी मेरा शौक़ है या आदत है कहना चाहिए, वो बन ही नहीं पाती। जी।
जी। हुँ। हुँ। अरे! हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए मैं आपको समझ पा रही हूँ कि हो जाता है कि हाँ, कोई भी अ, रूटीन को, दिनचर्या को लंबे समय तक कर पाना मुश्किल हो जाता है। अ, लेकिन मैं आपसे फिर भी अ, कुछ और जानना चाहती हूँ, कि आपके ऊपर, जो आपके रोज़ का समय सबसे बड़ा समय प्रतिबंध क्या है? यानी कि ये जो आप करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि आपके पास, समय नहीं है। तो आप ऐसा क्या करती हैं कि जो, आपके पास इन सारी चीज़ों के लिए स अ, करने का समय नहीं है? जी।
हाँ, देखिए अगर समय की बात करें तो मेरी एक आम दिनचर्या ही है, कि भई सुबह अपना नाश्ता पानी वगैरह करके मैं या और घरवालों का भी नाश्ता और टिफिन बना के मैं, उम्म, साढ़े 8 तक निकल जाती हूँ और ऐसे ही ऑफिस से वापस मुझे आते-आते साढ़े 5 हो जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं पहुँच जाती हूँ समय से। उसके बाद तो पूरा दिन मेरा है। और जितना भी घंटे बचे हैं तो उसमें वही घरवालों के साथ समय बिताना और थोड़ा बहुत नाश्ता-पानी और रात के खाने की तैयारी यही सब करना होता है। और इसमें जो अगर मैंने आदतों की बात कही तो वो बहुत ज़्यादा समय माँग भी नहीं रही थीं। पर वही होता है कि क्योंकि मैं उस चीज़ को शायद प्राथमिकता नहीं देती, तो उस वक़्त मुझे लगता है नही-नही सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। छोड़ो इस काम में कौन लगेगा? या अगर मैं कोई ऑनलाइन नया कोर्स के लिए अगर अपने आप को एनरोल करती हूँ तो फिर वही होता है कि अरे अब तो नींद आ रही है कौन पढ़ेगा अभी इतनी देर से और फिर वो चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो न मैं ऑफिस के हिसाब से कार्यस्थल के हिसाब से अपने आप को और बेहतर बना पाती हूँ, ना मुझे घर में लगता है कि जो मैं एक अच्छी आदत एक पर्यावरण के लिए करना चाह रही थी और अपनी खुशी के लिए भी, पर वो भी नहीं कर पाती। तो इसके चलते समय का प्रतिबंध तो है ही पर मुझे लगता है कई तर तरह से शायद मानसिक प्रतिबंध भी है। क्योंकि मैं दिमाग को ही उस चीज़ में एकाग्रता के रूप में नहीं ला पाती मुझे ऐसा लगता है। जी।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
जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ पा रही हूँ मैं आपको अच्छे से। अच्छा मुझे ए एक और अंतिम प्रश्न का उत्तर चाहिए आपसे कि आपको क्या बात सबसे ज़्यादा रोकती है? जैसे कि ठीक है आपने बोला समय नहीं मिलता या आपका आपका मानसिक समय नहीं मिलता। है ना? तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें रोकती हैं आपका काम? जो क्योंकि आपके पास समय नहीं है आपने बोला कि आप साढ़े 8 बजे चली जाती हैं साढ़े 5 बजे आ जाती हैं या फिर भूल जाना? या फिर रूचि तो आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको रूचि नहीं है, भूल जाती हैं या फिर काम की वजह से नहीं कर पाती हैं? जी।
हुँ। अ, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद दोनों ही चीज़ें हैं क्योंकि अ, भूल जाना तो मेरी एक बहुत ही अहम आदत हो गई है। क्योंकि मैं अक्सर जैसे होता नहीं है कि रसोई से फ़्रिज में आए फ़्रिज खोला तो भूल जाती हूँ क्या करना है तो ये तो नई आदत है। और इतना मैं समझती भी हूँ कि भई नई आदत बनने में समय लगता है। पर होता क्या है कि वो भूलना भी एक समस्या है क्योंकि वो अभी तक मेरे तंत्र में आई नहीं है ये आदत तो मैं भूल भी जाती हूँ। और व्यस्तता भी उसी के चलते कई बार होती है कि भई बाकी चीज़ों में इतनी जुड़ी रहती हूँ कि वो चीज़ें तो आदत बन चुकी हैं। पर ये नई आदत अभी उस लिस्ट में जुड़ी ही नहीं है। तो शायद ये कारण हो सकते हैं।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल मैं आपको बेहतर तरीके से समझ पाई हूँ और मैंने जितना आपको सुना है एक तो सबसे पहले आप जो वातावरण के लिए सोच रही हैं वो काफ़ी अ, फ़ायदेमंद भी है और उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप ये सब सोच रही हैं। लेकिन हाँ, देखिए जैसे कि आपने बोला कि आप दोस्त को देख कर आईं थी और उन आपने एक अ, छोटी आदत शुरू की तो मुझे लगता है कि आपको वो सबसे पहले तभी कर पाएँगी जब आप उसमें से थोड़ा-सा वक़्त निकालेंगी या फ़िर सोचेंगी कि मुझे ये काम करना ही करना है क्योंकि आप वातावरण के बारे में सोच रही हैं। है ना? देखिए जो हमें अ अ, कंपोस्टिंग की बात कर रही थी आप। है ना? तो वो हमने कूड़ा फेंकना तो होता ही है। ये तो है नहीं कि हमें अपने अंदर रखना है या कहीं बाहर ल हमें उसका इस्तेमाल इससे अच्छा आप क्या कीजिए कि आप अपने रसोई घर में ही 2 ऐसे बॉक्सेस लगा दीजिए कि जहाँ पे आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े या कहीं वहाँ ना जाना पड़े। आप अ, पूरे दिन का जैसे जो भी होता है आपका कचरा गीला क कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए। उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि आपने कुछ दिन य ओ उसको बड़े उसमें अ, डाला आपने घड़े में डाला लेकिन आपको ज़्यादा परिणाम नहीं मिले। देखिए ये एक जो कुदरती चीज़ है उसको बनने में समय लगता है। आपके ये कहने से नहीं होगा कि आपके 8 से 10-12 दिन में ही हो जाएगा। उसके लिए आपसो आपको कम से कम 3-4 महीने लगते ही लगते हैं मौसम के अनुसार। है ना?
हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। हुँ। जी।
कहते हैं ना तभी तो आप सोना जो काला सोना है पा पाएँगे, है ना? अ, देखिए इसके लिए आपकी ज़िंदगी में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। सब्र होगा कहते हैं ना कि ये चाहे कंपोस्टिंग है, चाहे आपकी ज़िंदगी है। अगर आप सब्र से काम लेंगी तो आपकी ज़िंदगी के सारे काम आसान होते जाएँगे, है ना? क्योंकि कोई भी जल्दी चीज़ आपको नहीं मिलती। और हाँ, जैसे कि आपने बोला कि आप भूल जाती हैं तो पर मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये करना चाहती हैं, है ना? तो आप हमेशा अगर आपके वो चीज़ें पास होंगी तो मुझे लगता है कि आपको आप भूल नहीं पाएँगी। लेकिन अगर फ़िर भी आपको लगता है कि आप भूल पा जाती हैं तो आप अपने घर में आपके और भी लोग होंगे उनको भी बोल दीजिए कि अगर मैं भूल जाऊँ, तो आप मुझे याद दिला दीजिए कि आपको गंद व ऐसे नहीं फेंकना है, इधर-उधर नहीं फेंकना है। तो मुझे लगता है कि अ, आपकी जो शौक है, ठीक है काम अपनी जगह लेकिन शौक भी होने चाहिए बहुत ज़रूरी वो आपके लिए, आपके मन को शांति देते हैं। है ना? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी ये जो बदलाव का आपने सोचा है वो उसको ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी, वाक़ई आपने इतने अच्छे से ये सारे सुझाव दिए। इनके लिए ना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। मुझे ख़ुशी हुई कि आपको मेरे ये सुझाव पसंद आए। अगर आइंदा भी कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। आप कभी भी मुझे बोल सकती हैं। धन्यवाद।
जी।